Yeah. Người ta làm được sao mình sợ, cứ vậy đó.
Ờ, ừm, đúng. Ờ, b kiểu như, bạn có bao giờ bạn có tin rằng là đơn giản mà đúng gu mà vẫn có thể nổi bật hơn hông? Kiểu như về quần áo á. Đúng rồi.
Ừm, về cách ăn mặc phong cách ờ, về quần áo nha, ờ, đúng gu mà vẫn nổi bật đó ha, thì cũng có. Tại vì sao? Khi mà bạn hợp cái cái cái cái cái cái kiểu cách nào đó thì bạn sẽ rất đẹp với cái kiểu cách đó, tại hợp thì nó sẽ đẹp. Còn không hợp á thì nó lệch như là đôi đũa lệch vậy đó, thì coi nó chỏi, coi nó kỳ. Khi mà bạn hợp á, tự động bạn đẹp, ví dụ như cái kiểu người này nè là hợp với cái kiểu ăn mặc sexy, thì khi họ sexy lên họ mới đẹp, chứ còn họ mặc kín đáo cái cái họ hổng đẹp, đó. Còn cái kiểu người này là phải kín đáo mới đẹp, còn sexy cái là coi kỳ cục lắm, đó. Thì khi bạn hợp có nghĩa là khi bạn đẹp nhất của chính bạn rồi đó, thì dĩ nhiên lúc đó bạn sẽ dạn dĩ, tự tin và tự nhiên lúc đó bạn hổng cần làm, kêu bằng, cố ý nha, hổng cần mà, gọi là, cố tình nha, mà bạn tự nhiên sẽ thu hút ánh nhìn thôi. Tại vì á cái người này đi theo cái style này, trời ơi, hợp quá, người ta nhìn người ta thấy khoái là người ta dòm thôi, hổng cần mình phải cố tình ra vẻ.
Đúng. Ừm. Ồ! Cũng đúng. Ồ! Ừm. Đúng. Ừm. Làm quá. Ừm, ừm. Ờ. Đúng. Chính xác luôn. Ờ, khi mà, ờ, để nói về bối cảnh á, thì trong cái bối cảnh gia đình hay đám tiệc hay là cơ quan công sở của Việt Nam á thì có luật bất thành văn nào cần lưu ý để không bị phản ứng quá mạnh khi thay đổi phong cách hông bạn?
Ừm. À, thay đổi phong cách để dạn dĩ hay là thay đổi phong cách để ngầu hơn hay thì là à, ý bạn sao?
Ờm, không, cũng không hẳn. Kiểu như, trong cái bối cảnh gia đình đ hay đám tiệc hay cơ quan công sở á, thì, gọi là, luật bất thành văn nào để không bị phản ứng quá mạnh khi thay đổi phong cách không á bạn?
Ừm. À, ví dụ như mình ở nhà mình thì, ờ, mình thay đổi phong cách thì người nhà phản ứng gì hông á hả? Thì cũng có, ví dụ như người nhà mình quen nhìn mình là một người thùy mị, mà khi mình ăn mặc, ờ, táo bạo thì chắc là người ta sẽ phản ứng, đó. Hoặc là ở công sở, ờ, công sở mình là người rụt rè cái tự nhiên có ngày mình mạnh dạn, người ta cũng phản ứng chớ, người ta cũng sốc, ừ.
Ừm. Ờ. Kiểu như bị sốc thôi. <laughs> Wow! <laughs> Ờ, vậy thì thường thì, kiểu như, ờ, trong, ờ, đám tiệc hay là cơ quan công sở á thì thường là bạn hay mặc cái gì mà để phù hợp với bối cảnh á?
Có.

À, vậy là, kiểu như là, ừm, sợ nh sợ bị nhìn thôi chứ không hẳn là s do sợ, kiểu, về bộ đồ, đúng hông bạn?
À, sợ bị phán xét nói chung chứ hông phải là chỉ bán xét bộ đồ không. À, khi mà bạn là người rụt rè giữa đám đông đó, bạn có cái cảm giác là, trời, có nhiều người đang nhìn mình lắm, bây giờ mình nhìn lên cái bảo đảm là bắt gặp ánh mắt của ai đó nè, cho nên hổng dám nhìn lên nha. Đó, nhìn bâng quơ ờ, nhìn xa xa, nhìn x nhìn kia, đó, ít bao giờ dám nhìn lên tận mặt ai lắm, luôn luôn nghĩ rằng người ta đang dòm mình cái gì đó, thành ra đó là mình cứ ngại ngại, mình rúc rúc phía sau. Hay mình cũng, giống như là, không bao giờ đứng đà hàng đầu, cũng không bao giờ đứng chính giữa, cũng không bao giờ lên tiếng giữa đám đông, đại khái vậy đó.
À, phán xét, OK. <laughs> À. Vậy là sợ nh nhìn ánh mắt, ờ. <laughs> Ờ. À, mình hiểu, vậy, kiểu như, hồi nhỏ bạn đã cảm thấy rụt rè như vậy thì khi nào bạn mới cảm thấy tự tin về phong cách á?
Ừm, từ từ lớn lên trưởng thành nha, mình đi học, từ từ mình mở rộng quen biết, cái mình đi làm, đó, càng đi ra đời càng nhiều thì tự nhiên mình có kinh nghiệm, mình có thêm cơ hội giao tiếp, cái mình tự mình học hỏi kinh nghiệm cho bản thân là, à, rụt rè vậy nè, thì được cái gì, mất cái gì, a, còn tự tin mạnh dạn á thì được cái gì, mất cái gì. Cái bắt đầu cái mình thấy nè, cái này có lợi, này có hại, đó, cái mình điều chỉnh bản thân, từ từ cái mình mới thoát xác, <laughs> mình mới bớt rụt rè, cái từ từ á, từ bớt rụt rè cái trở thành một người không còn rụt rè, từ từ cái không còn rụt rè cái trở thành một người mạnh dạn tự tin. Đó, nó biến chuyển theo thời gian, theo độ tuổi trưởng thành nữa luôn đó, với lại theo cái môi trường tiếp xúc nữa.
Ồ! Đúng. À. Wow! <laughs> Tự tin, ừm. Wow!

Rồi sau đó bạn cũng, gọi là, trở thành, kiểu như, học sinh xuất sắc của lớp phải hông? <laughs>
Thiệt ra mình học từ nhỏ đến lớn là mình học giỏi, chỉ có tính mình rụt rè thôi. À, cái sự mà, gọi là, bước ra khỏi cái vỏ rụt rè của mình á nó nó trải qua một cái thời gian rèn luyện và tự trấn an bản thân và tự mình thấy mình vậy là thua thiệt đó, là tự dòm lại bản thân rồi tự tập từ từ. Ban đầu là ta bằng cách là phát biểu, đưa tay phát biểu sau đó từ từ cái lên, cái là thành là đứng trước trước lớp phát biểu, cái sau đó là thành ra là nhào vô làm những cái chuyện tập thể. Đó, hăng hái xông pha lên, cái từ từ được người ta bầu này, bầu cái kia, đó, từ từ đó, bước ra.
Ồ! Ôi, xịn quá! <laughs> Ừm. À. Cũng đúng. <laughs> Ờ, kiểu như ừm, ừm.
Ừm, mà cái giờ thời giờ giờ mà mấy bạn hay nghe come out, come out, <laughs> là cái chuyện đó là cũng là come out, của mình đó. ừ.
À, come out đó. <laughs> Wow! <laughs> Ờ, vậy trong lúc mà bạn đang thay đổi á thì, kiểu như, bạn vẫn còn thấy ngại trong lòng á thì bạn có mẹo nào để mà trông tự tin hơn hông? Kiểu như ví dụ như, kiểu, chụp hình này nọ hay là makeup nhẹ hay là chọn size chuẩn á?
Ừm. Hông có, lúc đi học, ờ, thơ ngây lắm bạn ơi, hổng có biết ba cái vụ đó đâu, ờ, mãi sau này đi làm rồi bắt đầu ăn diện chứ lúc đó hông có cần mấy cái vụ đó để mà mình, à, tự tin. Thận nó nó cũng chắc cũng tùy thời điểm, thí dụ giờ mấy thời điểm bây giờ là mấy bạn trẻ giờ là cần cái bộ dạng bề ngoài để tự tin hén, mình nghĩ vậy. À, nào phải ăn mặc đẹp để tự tin, nào phải makeup lộng lẫy để tự tin này kia ha, còn cái lúc đó thì không có. Con nít lúc đó thì đi học là chân chất, mộc mạc nè, đâu có ăn diện, ờ, đâu có màu mè này kia đâu, cho nên mình làm vậy cái lúc đó là chắc, ơ, cũng chỏi à. Không, mình không có lấy cái sự bề ngoài làm cái sự tự tin, mình chỉ lấy cái cái lý trí của mình, nó thắng cái lý trí của mình đó, mình vượt qua, cái, chính cái bản thân mình thôi làm sự tự tin, chứ hông có cần kéo vỏ bọc bề ngoài là phải đẹp hơn để tự tin. A, phải kêu bằng là phải c ừ, chỉn chu, ờ, chưng diện mới tự tin, hổng có. Ừm.
À! <chuckles> À! Ừm. À. Kiểu, đi học là chính. Ừm. Ồ! À, kiểu như là <laughs> kiểu như về tính cách, cái phong cách của mình. Ờ, vậy hóa ra bạn cũng, gọi là, có cách nghĩ cũng hay quá ha! Kiểu như, cũng không hẳn là về bẻ bề ngoài mà là về cái phong cách, về việc mà mình thể hiện bản thân mình ra sao, đúng hông bạn?
Ừm, mà Yeah, nhiều khi không phải bạn chưng diện là đem lại cho bạn sự tự tin đâu, bạn chưng diện mà tính cách bạn rụt rè nó vẫn rụt rè à. Đó, mà bạn không chưng diện mà tính cách bạn dạn dĩ nó vẫn dạn dĩ à. Cái bẻ bề ngoài nó hông quan trọng gì mấy miễn sao á là bạn cảm thấy là hổng sợ ai hết trơn á, đó, người ta làm được mình làm được, đó là cái lúc đó bạn tự tin là bạn hết rụt rè đó. <laughs>
Ừm. À. À, đúng. Đúng, kiểu như mà mình cũng phải, gọi là, suy nghĩ nhiều và cũng thúc ép bản thân mình hơn ha.
Ừm.